5 sene süren bir ilişkim oldu ve bu ilişkinin, böyle, son 6-7 ayında kız arkadaşımla, böyle, aramda biraz, böyle, bir soğukluk, böyle, bir değişiklik olduğunu, böyle, hafif sanki, bir, aramızda bir duvar örüldüğünü hissediyordum, onun tarafından ve hatta, böyle, onunla konuştum. "Yani, bir şey mi oldu? İşte, niye böyle davranıyorsun ya da niye böyle konuşuyorsun?" dediğim, böyle, zamanlar oldu. Onunla ona ulaşmaya, ona bu iletişimle bir şekilde onu anlamaya çalıştım. Ama ondan hep, böyle: "A, yo. Hiçbir şey yok. her şey yolunda merak etme." falan gibi, böyle, şeyler, eee, cevaplar aldım.
Hı. Tabii. Hı hı.
Sonra da bir noktada, eee, bana birden şey dedi, böyle, bir hafta sonu evde beraberken: "Ya, acaba, işte işte, ben senden bir önceki, eee, erkek arkadaşımla, işte, ayrıldım ve hemen seninle beraber olmaya başladım, araya, böyle, bir zaman girmedi, çok uzun süredir de beraberiz..." vs. deyip, eee, böyle, bir anda: "Ya, biraz acaba ayrı mı kalsak? Hani, böyle, bir kendimizi mi dinlesek?" gibi, böyle, bir şeyle geldi karşıma. Hiç beklemediğim Bu kadarını hiç beklemiyordum, yani, böyle, bu noktada olduğunu ve ondan sonra da, böyle, aniden, eee, 1 ay sonrasında da ayrıldık. Zaten bu, şey bir sinyaldi, çok güçlü bir sinyaldi. Eee, sana bu konuda, böyle, biraz içimi dökmek istiyorum. Bunu anlatmak istiyorum.
Anladım. Hı hı. Tabii. Yani, gerçekten, eee, böyle, herkesi şok edebilecek bir, eee, hikâyesi var anlattığına göre. Çünkü, yani, bir insan 5 sene sonra, eee, böyle, bir açıklamayla gelince mantığa oturtmakta zorlanmış olabilirsin, tabii, bunu anlıyorum. Çünkü, yani, 5 senenin sonunda artık, eee, diğer ilişkiye çok çabuk başlayıp bunu 5 sene sonra fark etmek, biraz geç bir süreç olabilir, tabii. Özellikle iyi bir süre, 5 sene. Ama benim biraz sorularım var bu 5 seneyle ilgili. Yani, tabii, bunun alt, eee, nedenlerine belki inersek, eee, birazcık daha belki bunu mantığına oturtturabiliriz. Çünkü anladığım kadarıyla zaten seni de, eee, şaşırtmış. Yani, anlamlandıramamışsın gibi geldi anlattıklarından. Eee, bu 5 sene sürekli birlikte miydiniz yoksa uzaktan bir ilişki miydi? Nasıl geçti?
Kesinlikle. Tabii. Hı hı. Eee, birlikteydik ama, şöyle, aynı evde yaşamıyorduk. Birbirimize evlerimiz çok yakındı. Onun evi başka bir yerde, benim evim başka bir yerdeydi. Onun zaten ilk bir evliliği vardı ve o evlilikten 1 çocuğu vardı. O, o çocukla beraber, yani, çocuğuyla beraber yaşıyordu ama ben haftanın, eee, 3 ya da 4 günü, eee, onda kalıyordum. Çünkü be benim onun sistemine, düzenine ayak uydurmam gerekiyordu çocuktan dolayı. Hafta sonları da genelde zaten hep beraberdik, yani, hani, onun dışında da, eee, böyle, ayrı kaldığımız bir süreç ya da hiçbir şey arada olmadı. Hep beraber sayılırız.
Hı hı. Evet. Hı hı. Peki, eee, peki, bu süreçte bes ilk ilk senelerde belki bunu hissetmemiş olabilirsin ama, 6-7 ayın öncesinde de, hani, ilişkinizde, eee, dem dı karşı tarafın, eee, isteği azalması, eee, oldu mu? Mesela, etkinliklere katılmak istememesi ya da, eee, ortak, eee, iii, bir, eee, eğlence ya da bir yemek ya da herhangi bir etkinlikte, eee, bunların sayısında azalma gördün mü?
Eee, ya, çok arada bir, eee, mesela, yemeğe çıkacağız, atıyorum, işte, kalabalık bir grup olarak çıkacağız. İşte, çok ama hep yaptığı bir şey değildi. Yani, çok arada bir, böyle, şey diyordu: "Ya, işte, boş ver, sen çık, senin arkadaşların zaten. Hani, ben bu akşam gelmeyeyim, biraz dinlenirim." falan gibi, böyle, bahanelerle, eee, ufak ufak, böyle, çok, ne diyeyim 2-3 ayda bir, belki yaptığı bir şeydi bu. Ama, öyle, hani, eee, sürekli yaptığı bir durum değildi gelmemek, katılmamak.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Peki, sen, bu konuşmayı yaptığın zaman kendisiyle, bir şey olduğuna dair ya da olup olmadığına dair, eee, gerçekten verdiği tepkiler ve beden dilini hatırlıyor musun? Yani, eee, ceva aldığın cevapta, eee, bunun nedeninin alt, eee, sebeplerine inebileceğin ufak, böyle, tüyolar yakalamış mıydın?
Hı hı. Eee, açıkçası şöyle, ben hislerime çok güvenen, eee, içgüdülerine çok güvenen bir insanım. Eee, yani, beni çok az yanıltmıştır hayatta, eee, ve dediğin gibi, mesela çok da farkında olmadan gözlemci bir insanımdır. Dediğin gibi, eee, beden diline, benimle konuşurkenki, bu cevabı verirkenki ses tonuna, birçok şeye dikkat ettim. Orada ben, eee, %100 samimi olduğunu, %100 doğruyu söylemediğini zaten anlamıştım. Ama, yani, eh, orada tabii ki, yani, o anın içerisinde insan hep şey yapıyor, hani, karşısındakine güvenmek istediği için, karşısındaki onun çok uzun süredir beraber olduğu ve sevdiği insan olduğu için, hani, hiçbir şey kondurmak istemiyor ve ben de tabii ki, böyle, eee, herhâlde bu insan, eee, doğası, ona, “tamam” dedim. Yani, hani, sonuçta ona, bu kadar zamandır beraberiz. Tabii ki ona güveneceğim, inanacağım ve ondan, eee, bu duyduklarımı şey yapacağım, yutacağım, diye düşündüm. Ama, eee, içimde tabii ki, ufak bir böyle, ne diyeyim, hani, "midede sinek" gibi bir şey kaldı. Eee, çünkü %100 ikna olmamıştım ve o hem ses tonundan, bana söyleme şeklinden hem de, böyle, o çok kısa, böyle, hani, ben bunu soruyorum mesela, ona, “Yok canım, hiçbir şey yok, merak etme" falan deyip hemen gidiyor. Hani, demiyor ki "Bana niye bunu böyle soruyorsun?" eee, ya da "Bunu sana düşündürten ne oldu ki?" diye mesela hiç sormadı.
Evet. Hı hı. Ne güzel. Tabii. <smacks lips> Elbette. Hı hı. Hı hı. Hımm. Peki. Bu, eee, aslında kısa cevaplar ve kaçışlar, eee, bir nebze de, k senin de aslında "midede sinek" diye, eee, tabir ettiğin ama bir yandan da beden dilini, eee, gözlemlediğin; üstüne de, eee, bu 3’üncü gözlemimizi koyarsak, eee, kısa cevaplar... Aslında bir nebze, eee, onun da bu süreçte çok, eee, cevap vermekten kaçtığı bir, eee, durum olmuş. Eee, peki, sonrasında bununla ilgili herhangi bir, eee, gözlem ya da izlenimin olabildi mi? Yani, anlayabildin mi neden böyle olduğuna dair?
Hı hı. Doğru. <smacks lips> Eee, ya, sonrasında a açıkçası ı ilk başta, böyle, yani, hemen ayrılır ayrılmaz, işte, böyle, bir, kısa bir süre sonrasında bir iletişimimiz oldu. Eee, ben onunla konuşmak istemedim ama, çünkü ilk a yani, ayrılmak istediğini söylediğinde çok çünkü sinirlenmiştim. Eee, çünkü bu kadar zaman emek verdik, eee, bu ilişkiyi önemsedik. İşte, birçok şey yaşadık beraber ve gerçekten aramızdaki sevgi ilişkisi çok güzeldi. Öyle olduğunu zannediyordum, yani en azından. Eee, ve böyle bir karar vermesi, eee, ben ona her zaman aynı şeyi söyledim. Yani, bunu dedim, hani, her şeyi ara “İnsanlar sonuçta her şeyi yaşayabilirler. Biz de şu anda, işte, mesela bir ayrılık yaşıyoruz. Bu olabilir. Hayatın içinde bu var.” dedim. “Her şeye de varım.” dedim ama “Bunu yapma şeklini, bitirme şeklini kesinlikle, eee, tasvip etmiyorum. Bunu onaylamıyorum.” dedim. Çünkü öncesinde gelip bana “Ya, ben böyle böyle bir şeyler hissediyorum," işte, ne bileyim, "Kafamda şöyle sorular var,” işte, vs. vs. aklından ne geçiyorsa, kalbinden ne geçiyorsa gelip bana anlatması ve bir ortak yol bulmaya çalışması gerekirdi. İlerlemek için ya da ayrılmak için bile olsa, hani, benimle konuşup ayrılması gerekirdi. Yani, benim de, eee, bu konuda ne düşündüğümü sorması lazımdı. Bunu yapmaması, zaten bunu bir olay hâline getirdi, yani, benim için. Eee, 5 seneden sonra bir anda, böyle, kendi kendine gelin güvey olup bir şeylere karar vermesi ve bir anda, ımm, ııı, “Ya ben artık birazcık nefes mi alsam? Kendi başıma mı kal” demesi, eee, burada başka şeylerin olduğunu aslında gösteriyor ama bana bir türlü bunları açamadı.
Evet. Anladım. Hı hı. Tabii. Evet. Hı hı. Elbette. Hı hı. Anladım. Peki, yani, sonuç olarak bu geçmişte kalmış. Sonuçta burada dertleşiyoruz ve, yani, eee, artık, ııı, uzun bir süre ve uzun bir süreye rağmen, tabii ki orada bir hayal kırıklığı yaşamışsın. Tabii ki, eee, 5 senelik bir emeğin karşılığında 1-2 cümleye sığmamalı insanların birbirine olan verdiği değeri ayrılırken de göstermeli. Bu çok anlaşılabilir ve, eee, saygıyla beklenecek bir, eee, tepki. Ama, eee, tabii ki senin sinirlenmen de bu noktada doğru. Iıı, bu sonrasında konuşmak istememen de tabii ki saygı duyu duyulacak bir şey. Çünkü, eee, ilk etaptaki yaşadığın o, eee, hayal kırıklığı zaten, eee, bir şekilde bir yerden, eee, çıkmış olmalı. Peki, sonrasında nasıl yaptın? Yani, ne hissettin? Neler yaşadın? Bununla nasıl baş ettin? Eee, sürecin kendisinde ne eee, neleri kazandın ve neleri kaybettin?
Hı hı. Haklısın. Hı hı. Sonrasında, eee, öncelikle, eee, bir güven, tabii ki, problemi yaşadım. Eee, çünkü, yani, işte, h evet, yani, böyle, bir insanın hiçbir şey anlatmadan, hiçbir ciddi, derin bir açıklama yapmadan, işte, bana hiçbir şeyi danışmadan, sormadan bir anda, böyle, bir karar alması, tabii ki ondan sonraki ilişkilerimde, eee, yani, yine, eee, birisiyle bir romantik ilişkiye girsem yine aynı şey olacak gibi, böyle, bir kendimi şartladım öncelerinde. Neyse, sonra yavaş yavaş bu fikir önce aklımdan çıkmaya başladı. Ama olay burada, tabii ki daha çok, eee, yani, uzun ilişki, işte, birine gerçekten bütün hayatını açıyorum, ona bütün, işte, kalbimi veriyorum, enerjimi veriyorum, zamanımı veriyorum, para harcıyorum, yani, bir sürü şey var. Sonuçta, hayatı paylaşıyorsun, işte, birisiyle ve ondan sonra o kişi sanki, hani, şey gibi, hani, kurumsal hayatlarda işten çıkarmalar olur ya. Böyle, bir anda seni çağırırlar, "Ya, işte, aaa, s bugüne kadarki <chuckles> hizmetlerin için teşekkürler, eee, ama, işte, şirketimiz yi başka bir yöne doğru ilerliyor ve, işte, sana ihtiyaç kalmadı." gibi bir, hani, bir şey derler. Ya, hani, bu kadar, eee, saçma bir şekilde bence bitince bir şeyleri sorgulamaya başladım. Yani, hayatla alakalı, işte, bu ilişkilerle alakalı ve gerçekten o günden beridir de, böyle, eee, kendimle bunu sürekli aslında konuşurken buluyorum. Niye olduğu, ne olduğu anlamında değil, oraları geçtim. Ama, eee, ilişkilerin ne kadar gerekli olduğunu, kadın erkek ilişkisinin gerçekten ne kadar garip olduğunu, çok farklı olduğumuzu vs. birçok şeyi, böyle, eee, hayatımda daha çok sorgular oldum.
Doğal olarak. Evet. Hı hı. Tabii. Evet. Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Eee, sindirme sürecini, eee, bi bir sindirme süreciyle beraber aslında analiz süreci, anlattıklarına bakarak tabii yorumluyorum bunu. Eee, daha sonrasında karar verme noktasında da, eee, gerekliliği noktasında, eee, eee, bire bir seviye atlama diyelim, ya da kendini sorgulama ya da hayatı sorgulama noktasında öncelikleri belirleme noktasında da burada, biraz, her şey, biraz, daha yerlerini değiştirmişsin anladığım kadarıyla. Ama tabii, bu bu sürecin, böyle, eee, bir şekilde bitiyor olması ve senin böyle hissediyor olman çok normal. Yani, bu g eee, birçok insanın başına geldiğinde de aynı tepkilerle, hatta daha fazlası bile olabilir. Ama sürecin sonrasında bence, çok iyi toparlamışsın ve, eee, gerçekten de, eee, alman gereken dersleri ve notları analiz ederek kendini, eee, en azından adapte etmişsin. Bu konuda da, eee, takdir ederim. Çünkü, eee, yaşanılan süreç 5 sene, uzun bir süre, uzun bir hayat hikâyesi. Eee, ve insan yaşamında ne kadar kısa olduğunu düşünürsek, eee, umarım, eee, bu paylaşımla beraber, eee, o günleri yâd ettik ama, eee, bundan sonrası için daha, eee, şanslı ve daha uygun, eee, karşılaşmalar yaşarsın.
Doğru. Aynen. Hı hı. Aynen. Teşekkürler. Evet, aynı şeyi ben de umuyorum. Eee, zaten dediğin gibi, ııı, gerçekten buradan derslerimi çıkardım ve, eee, farkındalığımı biraz daha yükselttim bu konuda. Eee, bir tek, sadece, işte, böyle, insanın sonuçta aklında bi bi bir şeyler kalıyor ve onları, böyle, bazen birileriyle paylaşmak istiyor. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Eee, gerçekten bi bir nebze de olsa, böyle, rahatladım, iyi geldi. Çok teşekkürler tekrar, görüşürüz.
Ay, rica ederim. Ne demek. Rica ederim. Her zaman. Kendine iyi bak.